آه، خلاص كإنّك كده أنتِ داخلة و أنتِ وداخلة تنامي بتطفي نور الأوضة بت بت بتخلّي النور هادي شغّال، هنا المُخ بيعرف خلاص إن ده وقت النوم إن خلاص بيبتدي يستعد وكده إن هو هينام، لكن لو في ضوء عالي أوي قُدّامِك، ده بيدّي إشارات للمُخ إن خلاص إن أنتِ لسّه الصبح ولسّه فيكِ نشاط وحيوية، وإن أنتِ مش هتنامي، فلو عملتِ كده ممكن ده يساعدِك شوية إن أنتِ تبقي أحسن وتقلِّلي استخدام الموبايل بشكل أكتر برضه، وبرضه هت عايزِك تسألي نَفْسِك كده آه، قبل ما تفتحي الموبايل كده، اسألي نَفْسِك سؤال، يعني "هو أنا داخلة أعمل إيه في ال في اللحظات دي؟ أنا ورايا شُغل الصبح وكده،" وده ممكن يخلّيكِ إن أنتِ تبعدي الموبايل عنِّك شوية، تحطّيه بعيد، تحطّيه في الصالة برّه وتخلّي الموبايل برضه يعني المنبه شغّال وتعلّي صوته وممكن تصحي عليه على فكرة، وهو برّه مش لازم يبقى جنبِك برضه.
إمم. حلو أوي الفكرة دي، إمم. بالضب إمم. آه، أوكي، يعني فكرة إن أنا برضه ما أحطّش الموبايل جنبي بحيث إن أنا ما أصحاش وأمسك الموبايل، أو إن أنا أكون معتمدة إن هو دايمًا جنبي ف فاللي هو لو صحيت أمسك الموبايل، لأ هي فكرة الصراحة فكرة إن أنا أولًا أحُط الموبايل بعيد عنّي وإن أنا مثلًا آآ آآ أضبُط المنبه برضه عشان يصحّيني فأقوم، آآ فدي لأ، دي فكرة كويسة أوي الصراحة، موضوع برضه الصراحة الإضاءة دي يعني بجد دي أكيد، أكيد أنا متأكدة إن هي هتفيدني جدًا، لإن أنا باكون معلِّيه الإضاءة على الآخِر، فده بيخلّيني فايقة بشكل كبير، لكن لأ، أنا هاحاول إن أنا آآ أضبّط موضوع الإضاءة دي لعل إن أنا برضه أدخل في Mood النوم شوية، وبرضه هاحاول إن أنا أبعِد الموبايل عنّي، أتمنّى يعني إن الموضوع ده يجيب بجد نتيجة.
بالضبط. أكيد. إن شاء الله يجيب نتيجة معاكِ أحسن وأحسن كمان.
أنا الحقيقة أكيد، أنا بجد متشكّرة أوي للنصايح اللي أنت ادّيتها لي، آآ أنا كنت محتاجة فعلًا أسمعها، وهاحاول فعلًا إن أنا أجرّبها الفترة اللي جايّة، وبرضه لو في أي حاجة وقفت قُدّامي أكيد هارجع لك مرّة تانية.
أكيد أنا معاكِ في أي وقت، العفو ومعاكِ في أي وقت عشان أقدّم لِك كلّ الدعم.
أنا بجد متشكّرة شكرًا.